बिल्कुल। देखिए ना मुझे तो लगता है कि 1-2 अ, 2-3 या फिर मतलब सफीशिएंट होगी मतलब मैं 2-3 बार मीटअप मतलब हमारा अ, सफीशिएंट होता है क्योंकि इतने में पता लग जाता है क्योंकि ना हम तो एक्सपेरिएंस्ड नहीं होते, लेकिन वो तो होते हैं, उन्हें तो मतलब जो चीजें जाननी होती है वो हमसे जान लेते हैं और साथ हमारे ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक अच्छा गुरु जो होता है ना, एक अच्छा मार्गदच्चा मार्गदर्शक जो होता है, वो ना आपको ईमानदार और स्पष्ट और मतलब रचनात्मक प्रतिक्रिया देगा। एक फीडबैक वो मतलब रचनात्मक देगा भले ही ना वे सुनना मुश्किल हो पर हाँ, मतलब एक उचित हमारे मदा फीडबैक देना वो ज़रूरी समझते हैं, उनका उद्देश्य ना आपकी कमियों को उजा मतलब उजागर करना नहीं होता है बल्कि मतलब उसमें ना सुधार करना होता है उसमें मदद करते हैं वो हमारी।
हुँ, अच्छा। हाँ, हार करने के लिए ज़्यादा आपको प्रेरणा देते हैं। जी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात बताई आपने। अ, लेकिन अ, होता है ना कि हर कोई जो है ये चीज़, इन सारे मापदंडों को समझ नहीं पाता और गलतियाँ भी हो ही जाती है कभी न कभी, हम गलत मेंटर के चक्कर में पड़ जाते हैं। उनकी चिकनी-चुपड़ी बातों में बोलूँ तो आ ही जाते हैं, तो वैसे समय में कब जब आपको ये चीज़ अ, पता चलती है कि नहीं ये तो मैंने गड़बड़ जो है सही मेंटर नहीं चुना तो उस समय जो है मेंटर मेंटी का रिश्ता कब खत्म करना चाहे च सही होता है? और यदि अ, और ये भी बताइए कि जो है खत्म करने का क्या-क्या तरीका है अ, कैसे इसको हैंडल करें।
जी, बिल्कुल। जी। ये तो है। जी। हाँ। जी। देखिए ना हाँ।